Ah, sì.
Anche se ha avuto delle sto sì, lui ha avuto una storia lunghissima, mhmm, con una ragazza, poi non no s altre storie, sempre con delle ragazze, ma io penso che den dentro di sé fosse
Mh-mh Sì. Certo. Sì. Mh-mh.
Mhmm, volesse stare con un suo amico. Ehm, lui ha sofferto tantissimo, e a me dispiace molto di questo, perché, mhmm, non è mai riuscito a a fare quello che vuoi che sentiva, capito? Quello è quello è la cosa che mi distrugge, perché pensare che somma ognuno deve esser libero di far quel che vuole, ec
Oh. Ah...Ho capito. Sì. Mh, certo. Mh-mh. Ah, sì, ecco. Sì. Certo. Mh-mh. No, no è vero, è vero. Poi nel suo caso è ancora più triste, perché oltre magari a tenerlo nascosto, ha dovuto anche reprimere la cosa cioè, con se stesso, e obbligarsi magari, ecco, a un' altra vita.
Sì. È quello che a me distrugge perché, cioè, mhmm, mhmm, no no non non so le persona che giudica, non ho mai giudicato nessuno, quindi... E poi voglio dire, non cambia niente, cioè.
Sì, mh. Sì. Eh. Si, mh-mh. No, io infatti, non non cambia niente, però eh-eh, ecco, purtroppo. Mh-mh.
Tranquillo che Io sarei guarda ti dico, io sarei più felice. Cioè, se avessi una figlia, se mia f sì, molto di più. Perché pensare che deve avere a a fa a che fare con dei maschi di oggi, eh! Uomo maschio 2025, tipo di 20 anni, 25 anni, no! No, è no, per me è no, ho capi Proprio no. Quindi io sarei più contenta delle 2 gua
Sì. Sì. <chuckles> Sì. Eh, effettivamente. <chuckles> Mamma mia. Sì. <laughs> Eh, ecco, però non so, boh, si vedrà magari. O, mhmm, forse, ecco, quando sarò un po' più economicamente indipendente anche, avrò un po' più coraggio, ecco. Perché so che comunque non ecco. Sì. Eh no, esatto, forzata no. Sì, ehm, infatti anche questo sospetto da parte mia, mamma, ogni tanto ce l'ho, perché, cioè dai, uhm, guarita, vabbè, però, insomma. I Uhm, ah, sì, no hai ragione. Sì, mh. Sì. No, no è vero, infatti aveva mi aveva detto espressamente che non gliene avrebbe mai parlato, perché lui probabilmente l'avrebbe presa peggio, anche con la rabbia, quindi... Ecco, sì. <sucks teeth> Mh-mh. Vabbè. A <chuckles> sì. <chuckles>
Ma sì, ma vedrai che Sì. Sì eh. Ah non sono secondo me cose che vanno forzate, vengon f vengon da sole, poi a volte i genitori capiscono, fan finta di non capire. Sì. Toh, vabbè, ma magari tua mamma fa così per tuo babbo, sai? Secondo me tua madre s cioè, se è una persona sensibile figurati cos cosa... Eh beh, eh beh, ma, vabbè. Vabbè. Lasciamo che passi tempo. Quindi: come bilanciamo i sogni con le responsabilità quotidiane?
Niente. Eh! Allora. Sì? <chuckles> Non so di Vabbè, anche essere semplicemente cioè, prioritizzare magari le cose che sono un po' più importanti, capito? Non possiamo, ogni giorno, uhm, spendere le nostre energie su tutti i sogni che abbiamo, e sarebbe ecco. Mh-mh.
Ah, io tutto il gior io sogno costantemente, quindi faccio mezza realtà e mezzo sogno. Sì. No, certo, cer Però ho molto la testa fra le nuvole, ho sempre vissuto un po' così, un po' con la testa per aria. Eh oh, pazienza. Tanto dicono: "Eh, ma è un artista".
Sì. Eh, okay. Sì. Eh vabbè, dai, troppo non fa bene alla vena artis esatto, vedi? <chuckles>
Sì, infatti, vedi.